うーん、そうですね。うーん、なんでしょう。なんかみんなやってるからというのと、あとはやっぱ走ったりとかするよりか、短時間でキュッと終わるからっていうのはあると思います。
はあ。 ふんふん。 あっ、なるほどなるほど。やっぱりじゃあちょっとまあ筋トレが、まあメインの方がなんか続けやすそうな気はしますけど、でもなんか他のトレーニングとかもね、ちょっとその週3、4回のうちに、まあ、週に、まあ2回ぐらいその筋トレでま、残り1回ずつぐらいなんか他の種目を入れてみるっていうのもいいかもし
うん。 ああ、もう日によってプランをもう、きっぱり分けて試していくって形ですかね。
はい、そうですね、なんか。 うん、そうですね。なんかスケジュールみたいなので、プランを立てて、まあこの日は筋トレとか、この日はまあその、マラソンとか。そういったなんか、そうですね、なんか、うーん、時間割というか、そういったのをちょっと作ってみると。
うんうんうんうん。 うん、はい。 うーん。ああ、まずは何も優先しないで、ちょっと並列に並べてみるみたいな感じですか？
うん、そうです。 うーん。はい、そうですね、なんか、まあ筋トレだけだとちょっとまあ、あれっていうお話でしたし、まあ、他の運動をもしその、それだけやってみてもなんか、逆になんかこれが足りないなみたいにちょっと思ったりされることもあると思うんですよね。
うんうん。 あ、はい。ああ、そうですね。確かに時間割みたいな感じとか。そういうので、今日は、何かよくあるんですよ、あの、筋トレだと今日は、あの、胸の日、今日は足の日みたいな分け方をするのってよくあるんですけど、それを今日は筋トレの日、今日は走ってみる日、みたいな感じで分けてくってことですね。
そん時した。 ええええ。 うん。 ああ。うんうんうん。 ええええ。 うんうん。 ええ。あ、そんな感じで。はい、そうですそうです。そしたらなんか、ま、バランス良くできるし。なんか。
うんうんうん。 ああ、でも何か意外とそっちの方がやりやすいかもしんないですね。